बहुत अच्छा सवाल है। तो जी, मैं तो अगर मैं किसी चीज़ पे कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा ही है कि वो आगे जा के मुझे फ्यूचर में काम आएगी। अगर मैं इन प्रोजेक्ट्स को बना रहा हूँ, तो मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं अगर आगे जॉब लेने जाऊँगा, तो ये सब प्रोजेक्ट्स मेरे रिज़्यूमे में आगे कार्य कार्य में काम आएँगे, जिससे कि मैं और अच्छी जॉब और अपना क्रिएटिव फ्यूचर मैं आगे देख पाऊँगा। तो इन चीज़ों का काफ़ी फायदा होता है, अगर अभी श मैं इन चीज़ों पे कार्य कर रहा हूँ तो मुझे पसंद नहीं है इत्ता कार्य करना, क्योंकि बहुत हेक्टिक सा और काफ़ी दुखी हो जाता है इंसान कार्य करके। पर ये भी है कि इनका आगे बहुत ज़्यादा फायदा है, आगे वाले जीवन जी, जी।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ओह, अच्छा! हुँ, हुँ, जी। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, फायदा तो देखिए चीज़ों का रहेगा ही, जब आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करोगे तो सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा और आप चीज़ों को देखिए ट्राई भी बहुत ज़्यादा करोगे, तो हाँ, ये सब चीज़ें देखिए रहती है जो मुझे लगता है और ज़रूर इस पे कदम भी देखिए उठाना ही चाहिए। तो आपको और ऐसे में क्या लगता है कि जो कई लोग होते हैं ना, देखिए वो ज़्यादा सोचते ही रहते हैं काम के बारे में और फिर जो है, सोचते ही रह जाते हैं और करते कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि ज़्यादा सोचना भी जो है इफेक्ट करता है इन सब चीज़ों में?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, मेरा ऐसा मानना होता है कि जब मैं किसी चीज़ को शुरू करने की प्रक्रिया मेरी ऐसी होती है कि पहले मैं उस चीज़ के बारे में अकेले बैठकर सोचता हूँ, फिर मैं उस कार्य को करता हूँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो चीज़ों को सोचते ही रहते हैं आज नहीं, कल करेंगे, ऐसे कल आता है, तो वो अगले दिन पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोक्रैस्टिनेशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ों को अगले दिन पर ही लेके चले जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर हमें चीज़ें करनी हैं कुछ, तो हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में पर इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हम सोचते ही रहें पूरा-पूरा 2-2, 3-3, 4-4 दिन कुछ कुछ हद तक सोचें, फिर उसके ऊपर कार्य अमन करें। तो मेरा जो है, ऐसा ही रहता है कि मैं ऐसे ही थोड़े दिन सोचता हूँ, 1 आधा दिन उसके बाद मैं कार्य को शुरू कर देता हूँ।
अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। <chuckles> अ, बिल्कुल। हाँ, ये तो होता है। हुँ, हुँ। अच्छा।